Ừ, tại vì thí dụ mà có một vấn đề gì đó người ta cũng khoẻ sẽ không có truy cập vào cái điện thoại mình được nè, mình có thể có hoàn toàn kiểm soát được cái điện thoại đó cho dù có bị mất đi chăng nữa, nên, a, mình thấy bật cái đó cũng rất là tốt. Hồi xưa đối với mình á mình hông bật, tại vì mình hổng muốn, gọi là, ờ, bạn bè hoặc là người yêu mình biết mình đi đâu, ở ở đâu, làm gì, <laughs> mình hổng muốn bật tí nào cả. Ấy. Đúng rồi, cũng mất cái sự riêng tư một tí nhưng mà đ đổi lại cái sự riêng tư đó thì mình có thể định vị được, và mình có thể khoá từ xa được, thậm chí nếu mình muốn á, đ đúng rồi, thậm chí nếu mình muốn mình xóa luôn dữ liệu luôn trên điện thoại đó cũng được nữa mà người ta hổng có quyền truy cập vô. Ừm, mình thấy như vậy an toàn lắm rồi.
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, à, thấy hơi mất riêng tư nhỉ? Uầy. Ừm, nói chung là, trường hợp phòng trừ thôi. Ừm. Đúng rồi. Công nhận nha. Ờ, với cái thời đại ngày nay ấy thì có nhiều người nhá, người ta, gọi là, ý thức được cái tầm quan trọng của cái việc là phải bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng mà một số người khác, người ta vẫn còn, gọi là, lơ là hoặc là đối với những người già nha, ấy, thì người ta, ờ, kiểu, không chú ý với điều đó lắm, với lại người ta không nhanh nhạy về công nghệ lắm. Cho nên là những cái link lạ trên Zalo, Facebook hoặc là những cái chiêu lừa đảo phổ biến ngày nay ấy, nó cũng tinh vi đấy, nó đóng vai là, à, cái tin nhắn của ngân hàng này yêu cầu mình click vào cái link đó là mình sẽ, ờ, đăng nhập vào để nhận thưởng hay cái gì đó, rất là nhiều chiêu trò luôn. Đấy, những cái chiêu lừa phổ biến ở Việt Nam hiện nay ấy thì, à, bạn thấy là nó phổ biến những kênh nào nhất? Và, ờ, tại sao thì phân biệt nhanh giữa cái tin nhắn chính thống với lại cái tin nhắn lừa đảo đi, nếu mà bạn có kỹ năng đó.
Ừm. Chính xác. Ừm.